Das ist jetzt interessant, weil ich Pink Floyd grad in den letzten Monaten wieder, äh wieder neu entdeckt habe. Also, ich war früher auch Pink Floyd fand ich ganz toll in der in der Schulzeit. Dann waren die irgendwie 10 Jahre nicht mehr in meiner Playlist in Anführungszeichen dabei und in den letzten Monaten habe ich die wiederentdeckt. Ähm, welche Verbindung hast du zu Pink Floyd? Gibt's da irgendwie 'ne 'n Favoritenalbum, eher die früheren Pink Floyds oder dann später The Wall und Ähnliches?
Mhm. Ach so. Mhm. Äh, ja, äh äh, eigentlich so diese ganze Geschichte, auch die, ähm, äh The Wall natürlich, Dark Side of the Moon. Also, Dark Side of the Moon war so das 1. Album, was ich entdeckt hatte. Ich habe das, äh, in meiner Kindheit durch meine Eltern alles nur so beiläufig gehört, muss ich sagen. Und dann hatte ich in meiner Teenagerzeit 'n Kumpel, der mir genau dieses Album empfohlen hat und dann habe ich mir das zugelegt und so, äh habe ich dann intensiver angefangen, mich mit dieser Musik zu befassen. Obwohl das eigentlich so überhaupt nicht unsere Zeit war, aber uns war das ziemlich egal, ob das aktuelle Musik war oder schon älter, Hauptsache, es hat uns gefallen.
Ja. Mhm. Ja, genau, genau. Mhm. Also, ich finde grade Pink Floyd erschließt sich nicht beim oberflächlichen Hören, weil die Refrains
Ne, ich bin keine oberflächliche Hörerin. <chuckles>
Ja. Ne, ne, aber habe ich auch nicht unterstellt, um Gottes willen, sondern a so 'n Ja. <laughs> Se sondern Pink Floyd, ähm, da muss man sich drauf einlassen und wirklich die volle Konzentration auf die Musik lenken, weil auch diese Refrain, ma ma Refrain, 1. Strophe, 2. Strophe, also, diese übliche Struktur dort ja nicht in dem Maße anzutreffen ist wie bei den üblichen Drei-Minuten-Songs auf'm Ra aus dem Radio. Wie wie ist da deine ähm, dein Ansatz gewesen, den du vielleicht mitbekommen hast oder aus Versehen entdeckt hast, dass diese Musik für dich, äh, so 'n Stellenwert bekommen hat?
Ne, habe ich dir auch nicht unterstellt, dass du's mir unterstellt hättest. <chuckles> Mhm. Genau. Ähm, ich bin selber Musikerin und, ähm, mich interessiert einfach, wie Musik aufgebaut ist und ich höre auf Texte, auf, äh, bestimmte Instrumente und, äh ich habe so 'n Faible für komplexere Musik und da höre ich dann auf jeden Fall auch aufmerksam zu. Da nehme ich mir Zeit, setze mich hin und tauche richtig in diese Musik ein.